Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est bien la la nature, heu, enfin, m même pour les enfants, heu, c'est génial. Comme ça, ils peuvent apprendre, heu, bah, plein de choses sur, heu, toute la faune et la flore, heu, c'est c'est très bien. Ouais, ça évite de rester vraiment enfermé à la maison, heu heu, toute la journée.
Ouais, après, tu vois? Hem je suis plutôt, moi, la team aller dehors. Heu, ma fille elle est plutôt la team rester dedans et team bricolage, tu vois? Et en fait, heu, avec le recul, je trouve ça bien aussi, parce qu'elle a un esprit vachement créatif, que moi j'ai pas. Et heu, et et en fait, c'est son petit plaisir du week-end, elle.
Bah oui, si si, i